Ah. Alam mo lalo na sa kabataan na ngayon napakabilis din mabigyan ng impluwensiya, di ba. Tsaka napapansin ko din na sa mga kabataan ngayon mas malawak yung kaisipan nila sa pagtanggap, sa mga representasyon. Mas marunong silang umunawa hindi katulad nung mga lumang henerasyon, mas sarado yung kaisipan nila lalo na sa, ah, representasyon na pinapakita ng mga LGBTQI, ganyan. Ah, hindi si
Mm. Ay, oo. Ah, okey. Mm. Ah, oo. Yung mga masyadong ano, ano ba ito, may tawag dun, eh, yung, um, nakalimutan ko, eh, pagpa 'pag makaluma, ano bang tawag doon? Oo, conservative, oo.
Oo, yung Hmm. Di ba? Yung mga ano oo 'yan. Conservative ba na grupo na hindi sila bukas, sarado yung kaisipan nila sa, ah, sisimulan palang yung usapin sa ganyan. Hindi katulad nung ngayong henerasyon, yung mga kabataan. Ah, malawak yung kaisipan nila, meron silang pagtanggap at madali silang mapaliwanagan ng mga bagay. So, para sa'kin 'no, um, nararapat lang yung mga ano, representasyon na 'yan lalo na sa LGBTQI na magkaroon ng, hmm, ah, mag representasyon talaga sa panahon ngayon. Dahil ngayon mas nagiging bukas na yung kaisipan ng mga kabataan sa mga ganyang usapin, kumbaga.
Mm. Mm nga. Mm. Tama. Mm. Mm. Maganda din naman talagang malaman na yung mga kabataan ngayon talagang hindi katulad noon na para bang, ah, 'pag, ah, nakita na kakaiba, di ba, para bang ang tingin, eh, alien, di ba? <snorts> Ganun, eh.
Ayun. Hinuhusgahan kaagad 'no?
Oo. Ganun talaga kaya kumbaga para bang nakakalungkot nga noon, ah, yung masyadong parang istrikto sa mga bagay na bago sa paningin nila, yun. Kaya nakakatuwa yung mga kabataan ngayon, mm.
Oo nga. Oo nga, kinukutya kaagad. Yung dati alam mo kinukutya kaagad, pinagtatawanan, alam mo yung ganun na di ba noon 'pag s halimbawa sabihin na lang nating ikaw ay ano, bakla. Nagiging katawa-tawa yung dating sa'yo ng mga tao. So, may pagkakataon tuloy na tinatago mo yung katotohanan sa sarili mo dahil nga sa pangungutyang meron. Mga nakaka nakakaano lang, nakakalungkot lang din.
Ay oo. Hmm. Mm. Ay oo. Mm. Oo. Nakakalungkot talaga kasi alam mo, ah, sa personal ano ko, eh, na karanasan, eh. Yung para bang lagi kang tinutukso, pinapahiya, di ba? Yung mga gan'ong mga bagay parang hindi nila naiisip na, "'Ba may damdamin din ako. Ano ba tingin niyo sa inyo, perpekto?" Di ba? Hindi naman dapat ganoon, di ba? Kung pwede nga lang ano, eh <laughs> di ba? Basta yun lang. Kumbaga parang yun, nai-share ko lang din naman na yung na sa personal experience ko 'yan, naranasan ko rin yung mga ganyan, eh. Pero 'eto, ah. Pa'no mo naman ipapaliwanag sa iba kung bakit hindi lang entertainment ang mga palabas kundi may, ah, epekto rin sa lipunan?
Oo. Mm, totoo. Correct. Oo nga, eh, di ba? Totoo 'yan. He. Oh. Hmm.